Tá. E ma e, assim, fazendo esses exercícios em casa, por exemplo, né, tipo que você tá falando, usando peso ou ou o pro o peso do corpo e tal, eh, eu consigo ganhos significativos ou eu sempre vou ficar pra trás? Eh
Não, mas qual qual é o seu objetivo? Eh, tem um objetivo es estético?
Meu objetivo é ficar mais bonito sem roupa, sabe? Aquela coisa, assim, quando <laughs> quando a gente tira a roupa não ficar tão tão tão estranho, né? <laughs>
<laughs> Justo, justo. <laughs> <laughs> Não, mas depois que tirou eh, que naquele momento, tirou a roupa também já não como é que vai voltar, né? Já já era, tô brincando. <laughs>
Então, é, mas mas o lance é é é mais na nossa cabeça, né, quando a gente se olha no espelho e fala: "Ah, até que tá bom, né, até que tá ok, até que eu não vou passar tanta vergonha assim", né.
Eu sei, eu sei, eu sei. Tá, você quer ganhar um pouco de mus não, você consegue sim, em casa é é muito assim, as pessoas acham que não, você não precisa de de halter, eh, de peso livre pra pra ganhar músculo não, eh, o elástico ele f ele tem um estímulo ligeiramente diferente, mas a não ser que você queira, ah, enfim, disputar o o Mister Olímpia, <chuckles> não me parece, não vai então então pronto, assim, você consegue ganhar mus musculatura sim. Até porque, assim, se esse é seu objetivo, o principal, eh, não é nem o exercício em si, é é a alimentação, né. O a o corpo, estética é 70% alimentação, 20% exercício e 10% descanso. Então, assim, você fazendo o basicão com elástico e e se alimentando bem, se suplementando, você consegue atingir sim um corpo sarado.
É. Aham. Aham. Não, não, não, não. Nem nem dá. Não, nem dá. Uhum. Uhum. Hum. Tá, ah, ok. Entendi. Tá.